ถ้าอยู่ข้างในไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไร ก็ถือว่าร้อน แต่ว่าอยู่ข้างในก็ถือว่าโอเค แต่ว่าถ้าไปข้างนอกนี่ก็คือจะแสบครับ มะเร็งผิวหนังน่าจะถามหาได้ ใช่ ๆ
อืม <chuckles> แสบเลยเหรอ? <chuckles> อันนี้ร้อนมากเลยนะ ถ้าแสบ <chuckles> ผมนึกถึงตอนที่อะไรอะ ไปอี เที่ยวอียิปต์อย่างเงี้ย แดดคือแบบ อันนั้น คือของจริงเลยอะ <chuckles>
อืม ใช่ ๆ อือฮึ โอ้! นี่ไป ไปเที่ยวอียิปต์มาครับ
เออ แบบเจอแดดที่นั่นน่ะ คือของจริงเลยนะ คือแบบ ว่า ถ้าคุณไม่ใส่เสื้อแขนยาวอยู่ไม่ได้เลย
เพราะมันเป็น อ่า มันเป็นแถบที่เป็นแบบว่าทะเลทราย ใช่ไหม?
ใช่ ๆ คือแบบ โอ้โฮ มัน มันแรงเกินไป เลยเข้าใจเลยว่า แบบทำไมคนพวกนั้น เขา ถึงใส่เสื้อแขนยาว แบบครีมกันแดดเท่าไรก็เอาไม่อยู่ หรอก <chuckles> เออ เจอเข้าไปนี่เข็ดเลย
อา อืม ๆ อ๋อ โอ้! อันนี้ผมเคยเห็นน่ะ ไอ้ ผมเคยเห็นพวกแบบตามแบบรายการท่องเที่ยว หรือว่าแบบว่าตามพวกแบบโซเชียลมีเดียพวกเนี้ย ผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้อียิปต์อะ คือผมเห็นว่ามันแบบมีการ สแกม กันเยอะมากเลย ที่เป็นชาวท้องถิ่นมา สแกม อะไรพวกนั้น คุณ ส ไป ไป คุณไปเจอบ้างไหม?
อา ครับ อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ คือมัน ของผมไปอะมีไกด์ คือ ม ใครไม่มีไกด์ ผมแนะนำว่าอย่าไป <chuckles>
อ๋อ มีออกไปเป็นทัวร์ใช่ไหม? คือมี มีไกด์ อ๋อ เป็นจ้าง จ้างไกด์เหรอครับ?
ไม่ ๆ ผม ผมมี มี มีไกด์เป็นเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบรู้จัก จ้าง เออ จ้าง โลคัล ไกด์ ใช่ไหม แล้ว แล้ว โลคัล ไกด์ คือเขารู้จักกับเพื่อนของผมคนหนึ่งให้เขาติดต่อให้ อะไรอย่างเงี้ย ว่าคนเนี้ยไว้ใจได้ เขาช่วยคุยให้ได้ อะไรอย่างเงี้ย คือ แต่ถ้าคุณไม่มีอะ ผมเห็นอยู่นะ ไอ้พวกคนพวกเนี้ยไปเดินเกาะแกะ เกาะแกะคนอื่นเลยนะ คน ท แบบนักท่องเที่ยวมาโดนเกาะแกะ ๆ น่ารำคาญ อะไรอย่างเงี้ย แต่ไกด์ของผมเขาจะแบบ เขาจะปฏิเสธเป็น เขาจะพูดเป็น เขาจะพูดออกไปก่อนเลยอะ พอเห็นคนเดินเข้ามา เขาก็พูดห้ามแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ ว่าแบบ เหมือนแบบ แบบอย่า อย่ามายุ่งกับนักท่องเที่ยวของเขา อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ถ้าแบบคนไหนที่แบบมากันเอง หรือว่าไกด์แบบ ยังไง ไกด์ไม่ช่วยอะ ก็คือโดนเกาะแกะอยู่อย่างงั้นเลยนะ มัน มันแบบ เห็นแล้วคือแบบ โอ้โฮ
อ๋อ อา อ๋อ อา ใช่ อา อา ใช่ ๆ อือฮึ อ๋อ อา อือฮึ

อืม เวียดนามเนี่ยผม ผมก็อยากไปเหมือนกัน เพราะว่า จริง ๆ อียิปต์ก็อยากไป เพราะว่าอะไรนะ ผมอะอยากไปดูพีระมิดสักครั้ง อา ใช่ ผม คือผมแค่อยาก อยากแค่ดูแบบพีระมิดอะ เพราะว่ามัน
เออ อ๋อ ครับ ใช่ ๆ ผม ผมก็คิดแค่นั้นแหละ แต่ครั้งเดียวไม่เอาอีกแล้วนะ เออ ๆ ๆ
เพราะผมชอบแบบว่า แบบมัน มันมาได้ไง ผมค่อนข้างชอบอะไรพวกนี้ ด้วยความที่เราเป็นนักธรณีนะ มันทำให้เรา เราชอบพวกเนี้ย ก็เลย แต่ว่ามัน นั่นแหละ ด้วย ด้วย reputation ของ ของประเทศที่มันทำให้เรารู้สึกค่อนข้างกังวล ถ้าเราจะเดินทาง ซึ่ง ใช่ เพราะ พ เราไม่ ไม่ ไม่ ผมไม่ใช่เป็นคนชอบที่แบบว่า ไม่ชอบไปทัวร์ นึกออกไหม?
อืม ครับ อ๋อ กังวลจริง ๆ กังวลจริง ๆ อ๋อ ครับ เข้าใจ ๆ ใช่ หมายถึงว่า
อา ถ้าเกิดแบบจอง จองทัวร์ จองอะไรไป รู้สึกว่ามันจะแบบว่าไม่ ไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบอย่างนั้น ค ใช่ ๆ
อืม แต่ แต่ถ้าแบบ ถ้า ถ้าไม่มีทางเลือกจริง ๆ อะ ถ้าไปที่เนี่ย ผมก็แนะนำให้ไปทัวร์ดีกว่า ความปลอดภัย มัน มันน่าจะโอเคกว่า อะไรงี้ หรือแบบอย่างของผมอะ มี มี โลคัล ที่แบบคน โลคัล เขามาเป็นไกด์ให้อะมันก็โอเคกว่าเหมือนกัน แต่ถ้าแบบไปกันเอง อะไรอย่างเงี้ย ผมแบบไม่แนะนำเลยว่าแบบ อย่าง อย่างที่นี่หรือไม่ก็แบบประเทศยุโรป อะไรอย่างเงี้ย อย่างอิตาลี อย่างเงี้ย คือโจรเยอะมาก อิตาลีเอาของไว้ในโรงแรมยังหายได้เลย อะไรอย่างเงี้ย แบบ ยังไงอะ คือแบบ
อืม อือฮึ อืม ๆ ๆ อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ โซน โซนยุโรปที่มีแต่แบบว่า พวกมือไว แล้วก็กรีดกระเป๋า
ใช่ ๆ <chuckles> คือความปลอดภัยมันไม่มีอะ ว แบบยังไงอะ นั่นแหละ ที่ ที่เพื่อนผมโดนอะ คือแบบ เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาไปอิตาลีเนาะ แล้วแบบเอากระเป๋าอะวางไว้ในห้อง ที่พักโรงแรมเลยนะ ก็ยังโดนเลย เหมือนแบบพวกแม่บ้าน ห้องอะไร เขาก็แบบ อาจจะทำเอง ล โดย ก็ได้ซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย นึกออกเปล่า เออ แบบมันอันตราย อย่างเงี้ย พอเวลาไปเที่ยวผมก็เลย เออ ๆ มันก็ควรระวัง แต่ถ้าแบบ อย่างญี่ปุ่น เกาหลี อะไร คนนิยมไปอะ ไอ้ ไอ้พวกนั้นอะปลอดภัยอยู่ ฮ เออ
อือฮึ ครับ อะฮะ โอ้โฮ อา ๆ ๆ อือฮึ อา อา แน่นอนเนาะ เอาจริง ๆ เลยผมว่า ล แถบ ไอ้เรื่องความปลอดภัยอะ แถบเอเชียนี่ผมว่าเอาจริงปลอดภัยสุดแล้วนะ
ใช่ ๆ ใช่ ดูปลอดภัยมากกว่าฝั่งยุโรปอีก ฝ ฝั่งยุโรปน่ากลัวมาก
ใช่